Cuéntame de una tradición familiar que te marque y, por qué.
Pues mira, definitivamente, las navidades en familia son esa tradición familiar que me marca, y también, de cierta manera, hoy día, me llena de nostalgia, porque ya algunos de mis familiares directos, de mi familia directa, como mi mamá, mi hermana, ya no están con nosotros, entonces sí
Ah, claro. Lo siento mucho.
Sí, se siente el vacío, ya han pasado varios años, ya ya uno, pues, ese dolor lo superas, pero sigues extrañando y y te llenas de recuerdos, ¿no? Cuando llega esa época del año que estamos próximos a ella, eh, sientes nostalgia. Sí.
Te entiendo. ¿Y cómo haces para poder estar en navidades y, bueno, eh, superar un poco aquello de que ya no estás con aquellos familiares que ya se han ido? ¿Con quién te reúnes actualmente?
Bueno, mira, mm, las navidades hoy día las paso con mi papá, que es todavía, gra mm, gracias a Dios, sigue con nosotros, y ya está bien viejito, pero igual, con buen ánimo, él se viste, se pone su la tradición de uno de de nuestro país, que que había que estrenar y que se había que poner su ropita así, elegante, para ese día, entonces él todavía mantiene esa costumbre.
Ah, qué bien. Qué bonito. Claro. Entiendo, sí. Y, más que todo, no sé si estás casada, ¿tienes hijos de los cuales puedan compartir contigo también en las navidades?